طب ما تقول لي كده إزاي بتعمل يعني أكل صحي كده، وكمان يعني في ال فاهم، في المعقول يعني منه، ومش غالي أوي، وبميزانية بسيطة؟
أنا شايف دايمًا إن ال الأكل الصحي والرخيص برضه بيبقى دايمًا في الحاجات الطبيعية البعيدة عن عن التصنيع، وإيد الإنسان، و والرأسمالية، والبيزنس، والحاجات دي كلها. آآ ربنا خَلق كل حاجة حوالينا بكل الفيتامينات اللي إحنا محتاجينها، في كل الحاجات الطبيعية اللي حوالينا. مش محتاجين أي أكل من برّا، ولا أكل مُعلّب، ولا أي حاجة من دي خالص. فصراحةً كده يعني باختصار، أنا بقيت أركّز أكتر على الأكل البسيط اللي فيه فايدة، زي مثلًا زي ما أنتَ عارف البيض، وال والشوفان، آه، والفول بقى، والتونة، بدل الوجبات الجاهزة اللي هي بتشتري مثلًا حاجات وجبات كاملة من برّا وكده.
فعلًا. إمم. إمم. طبعًا طبعًا. ده طبعًا بيوفر معاك بقى، والّا يعني كنت حاسس إن أنتَ بتوفر فعلًا، والّا أنتَ كنت ماشي على حاجة قبل كده أغلى مثلًا؟
أيوه طبعًا، ده إحنا بنوفر لدرجة إن بنوفر يمكن لدرجة الرُبع من تَمن الوجبة ال اللي من برّا. ومش بس على الوجبات الجاهزة، ده كمان على الأكل العادي. لو إحنا مثلًا قلنا آآ مثلًا، حاجات اللي هي ال الواي بروتين أو المكملات الغذائية لل
آه أنتَ داخل في الغالي برضه كده.
آه طبعًا، للرجالة بتوع الش عشان نقارن بس، للرجالة اللي بيلعبوا رفع أثقال وكده، الحاجات دي بتبقى
إمم. آه أنتَ أصلًا بتلعب GYM.
آه، بسعر معين، الناس دي بتشتري الحاجة دي بسعر معين، لو إحنا اشترينا قصادها مثلًا، آآ، بروتين برضه من الفراخ بيبقى بربع السعر تقريبًا.
معاك حق. طيب على كده إمم.
ربع سعره، وفي نفس الوقت يديك آه، كمية البروتين.
طب حلو أوي. على كده طيب أنت يعني ماشي على جدول معين كده أو مثلًا نظام يومي كده، بحيث إنك تتحكم يعني في مصاريف الأكل بتاعتك؟
آه، أنا حاليًا في الفترة دي برضو عشان ال الفلوس لما بتوفر معايا أكتر، باقدر أجيب حاجات رخيصة برضو، ولكن بتدي آآ، حاجات غذائية أكتر. والفترة الأخيرة أنا اكتشفت حاجات فيها كمية حاجات مغذية، أنا ما كنتش أعرف عنها. يعني مثلًا زي الزبيب وزي جوز الهند وزي السمسم، وزي الفول الس آه، الفول السوداني، الحاجات دي من صغري ع حاجات كده زيادة يعني والدتي تحطهم كده إيه، على الأكل كده كتحلية، لكن اكتشفت إن هم ف فيهم كمية فيت فيتامينات وحاجات مفيدة، لدرجة إن خلاص، طب ما أنا ليه أشتري أ وجبة من برا، أنا ممكن أشتري حاجات زي دي وأخزنها عندي وتبقى وجبات كتير.
إمم. حلو ده، آه، كل ده مفيد جدًا. إمم. إمم. أيوه طبعًا، وفي نفس الوقت أنت موفر وكمان بت يعني بتعمل حاجات صحية أكتر، طيب قول لي كده صحيح، أنت بتشتري منين يعني بقى بتروح السوبرماركات الكبيرة والّا الأسواق الشعبية وكده بقى، يعني أنهي بيبقى أوفر لك؟
أيوه، بالضبط. أنا دايمًا باركز على الأماكن اللي بتبيع جملة، اللي بتبيع كميات، زي مثلًا العطارة، بدل ما أشتري من هايبر أو سوبر ماركت حاجة معلبة آآ، باشتري مثلًا حاجات من عند العطارة زي الشوفان وزي ما قلنا جوز الهند والسمسم، وفي نفس الوقت برضو باجيب من عنده الكاكاو والحاجات دي كلها. آآ برضو آه، بأشتري حاجات من لو هأشتري حاجة من هايبر أو ماركت باركز على الحاجات اللي فيها جملة، يعني في أكيد في كل مدينة بيبقى معروف كده إن الهايبر ده بيبيع حاجات بسعر معين آآ، أرخص من غيره وفي عروض كتير، أنا باركز على الحاجات دي، آه.
إمم. حلو ده. امم. أيوه معاك حق. هو ده ده سؤال أصلًا ليا، فاهم، يعني سؤال كده خطر على بالي، أنت يعني من من الناس بقى أنتَ اللي بتنجذب بقى للعروض والتخفيضات بما إنك في فترة يعني بتدوَّر على ميزانية أبسط؟
امم. في الحاجات اللي هي ت ت تهمني بس الحقيقة، يعني مثلًا ما ي آه الحاجات التانية مش هتفيدني لأ ما باقرّبش منها خالص، بيشد نظري بس الحاجات اللي ممكن، طبعًا عشان أوضّح لك أنا باحاول أزيد في الوزن، آآ فأنا دايمًا آه بالضبط، الله ينوّر عليك، فأنا بادوّر على الحاجات اللي هي الbulky اللي هي فيها سعرات كتير، زي مثلًا ال اللبن البودرة، زي مثلًا حاجات كتير اتعرّفت عليها آآ مؤخرًا، لقيتها مفيدة جدًا للجسم، وما فيش أي حد محتاجها خالص، قصدي ما فيش حاجة ناقصاها من برّه.
إمم. آه، زوّد سعرات بقى وش والكلام ده كلّه. حلو ده. إمم. حلو. إمم، إمم. إمم. إمم، إمم. بتحاول يعني تستخدمها بحيث إن هي ت تضبط معاك في حوار الGym ده يعني.
بالضبط.
طيب ما تقول لي كده بقى يعني مثلًا إيه الأكلات اللي فضّلتها أوي الفترة دي؟ وإيه بقى كمان يعني، الأكلات بقى اللي استغنيت عنها، فاهم؟ مثلًا عشان خارج الميزانية، أو خارج الخطّة بتاعتك عامةً.
إمم. آآ، اللي خارج الخطّة، هي معظم الأكل اللي من برّه، بطّلت آكل برّه آآ لأسباب برضه مش مش كمان بسبب الميزانية بس، بسبب إن خلاص تيقّنت إن في حوالي مطعم من حوالي 10 مطاعم أكلهم مش نضي أ أكله نضيف والباقي أكلهم مش نضيف، فبالتالي، آه باحط نفْسي أنا في حاجة مش كويسة، وفي نفْس الوقت الحمد لله ربنا أنعم عليّا إن أنا مش آآ يعني باستلذ الب الأكل البيتي عادي، يعني زي آه، بالضبط، زيه بالنسبة لي زي الأكل اللي من برّه، آآ مش مثلًا مش بانجذب أنا لل للجبن وال والصوصات والكاتشب والحاجات دي كلّها والتوابل، لأ، آه. لو والدتي عاملة لي مثلًا س طبق بطاطس وممكن آكله بالمعلقة ومستمتع جدًا، فليه ليه ما آخدش معايا وجبة مثلًا الشغل بتاعي، بدل ما أشتري من برّه؟
إمم. إمم، للأسف. أيوه طبعًا، أفضل وأفيد. إمم. حلو أوي، حلو أوي. إمم.
فدي من الحاجات الحقيقية اللي اللي خلّتني أسيب أكل من برّه خالص، وطبعًا وفّر عليّا كتير، لإن أنا بدأت أنجذب للحاجات بقى الطبيعية اللي إحنا اتكلّمنا عنّها.
حلو أوي. أنا بس عارف اللي هو إمم، عندي أنا سؤال في الحتّة دي بصراحة معلش بقى أنا قاطعتك، سؤال بقى ج يعني عارف اللي هو إيه أنا عايز أقوله فعلًا، لإن هو فعلًا شايفه كويس، الحتّة بتاعة إنك تجهّز أكلك وكده، أنت جرّبت اللي هو الحتّة إن أنت بقى تحضّر الوجبات بقى وتسيبها، وتجهّزها لتاني يوم والشغل ده؟
لا اتفضّل. إمم. هو صراحةً لو أنا كان فيّا أنا الحِتّة دي، كان زماني مثلًا في في في جسم بيج رامي دلوقتي، لكن آه، <chuckles> أنا ما با ما أقدَرش أعمِل أكْلي بنفْسي الصراحة، آآ، جُزء مِنُّه كسَل وجزء مِنُّه برضه قِلّة خبرة في المطبخ، ف يعني ساعات، مش عارف أقولها لك إزاي، أنا مكسوف والله بس ساعات بانام جعان. <laughs> آه، عشان ما آه، كسَل بصراحة وقِلّة خبرة برضه.
يا سلام! <chuckles> أصلًا؟! كسل ده يعني. كسَل وقِلّة خبرة زي ما أنت قُلت يعني.
آ، ه ص يعني ال الصِّدق حلو.
طيب يا عم أنت م مثلًا ما جرّبتش تخلّي الحاجّة تعلّمك مثلًا شوية أكلات بسيطة؟
آآ، طَب كده الخبرة فاضل الكسل بقى. <laughs>
<laughs> أومال إيه ياعم، باخد بقى فيتامينات ومعادن ومش عارف إيه و <giggles> طيب قُل لي كده امم، كمّل، كمّل. طيب، ما تقول لي كده طيب يعني هل فعلًا حوار الأكْل الصحي ده أثّر على حياتك كده وحسّيت إنه فعلًا فرَق في صحّتك والّا حاليًا لسه ما سمّعش كده الفرْق معاك؟
آه وبتيجي بقى أوقات آه، أوقات إلتزام يعني. هاقول لك على حاجة بسيطة أو مثال بسيط، آمم، أنا كنت في مرَّة آآ كان كنت بييجي لي دوخة كده غريبة، فرُحت أنا من نفْسي حلِّلت حاجة إسمها صورة دم وطلَع إن أنا عندي أنيميا، والهيموجلوبين بتاعي آه، كان كان حوالي 11.5 أو حاجة.
امم. امم، رِخمة دي. يا ربّي.
آه. مش هو مش واقع أوي لكن إيه، برضه مش ده مش ده مش دي مش أنيميا بتاعة راجل الحقيقة يعني.
لأ بس من أ ما أنا لسّه هاقول لك، بالنسبة لأنيميا الراجل دي كده في النازِل خالص.
آه وِحشة آه وِحشة. فأنا ب ب ب ببساطة خالص اغ يعني الدكاترة حتّى وصفوا لي علاج معيّن للحديد وكده لأ ما أخدتوش. رُحت دوّرت على الخضار اللي فيه حديد أكتر والفواكه اللي فيها حديد، وفي نفس الوقت زي حاجات بقى زي البنجر والبتنجان والكُمِّترى.
إمم. حلو أوي، حلوة الاختيارات دي جدًا.
والموز وال والتفاح الحاجات اللي هي بتِِسوَد لو اتسابت برّه، شوية الحاجات دي بتبقى فيها حديد كتير. وبدأت أدخّلها في أكلي على مدار شهر ونُص أو شهرين. طبعًا كل حاجة اختَفَت خلال 10 أيام بس من الأكل، كل حاجة اختَفَت، كل الأعراض اختَفَت. وبعد شهر ونُص آآ أو شهرين، حلِّلت تاني بقى أنيميا لقيت الهيموجلوبين بتاعي 16.
إمم. أيوه فعلًا. إمم. عظيم. إمم. طب الحمد لله ده أنت كده عملت فَرْق كويس جدًا.
آه. يعني أنا لو أنت لو أنت في المجا أنا في المجال الطبِّي، لو أنت في المجال الطبِّي هتقول لي هتقول لي وقَّف أكل، هتقول لي وقّف أكل أنت كده خلاص أنت بتع بتعدّي الlimits بتاعة ال أ
إمم. إمم والله و إمم. لأ، لأ، لأ. م آآ الأنيميا يعني الحاجات دي م يعني فاهم تبقى حلوة إنّك تفضل في رينج حلو كده فاهم؟ عامةً طيب أنت في الح الحوارات بتاعة ال إمم، إمم. الحوارات دي طيب مش شايف إن أنت قابلت صعوبة في إن أنت تلتزم؟ يعني أنا شايف إن الالتزام على الأكل الصحي بصراحة صعب فاهم؟ يعني ناس كتير بتشوف كده، فأنت شايف إيه من رأيك هل هو صعب بالنسبة لك تنتظم عليه والّا أنت عرفت تنتظم فعلًا مدة طويلة؟
أ آه. ما لا كده ولا كده آه. هو فعلًا بيبقى صعب بالنسبة لي، إن أنا ألتزم على أكل صحّي آآ لفترة طويلة، أو لعدّة أيام متواصلة، لكن بقى في في حاجة اسمها أنا باسميها يعني مسمى شخصي اسمها وجبات غش، بتعوض بتعوض الحاجات اللي فاتت، إن أنا مثلًا أك أكلت مثلًا 3 مرّات صحّي وفي نفْس الوقت، يوم تاني كلت مَرّة صحي واليوم الباقي باظ مني أو ما كلتش خالص، باروح بقى أعمل اللي هو آآ اللي بيسموه في الGym كده الShake، آآ أنا آه، بس أنا مطوّره بقى، أنا باجيب حاجات طبيعية زي آآ، آه زي اللبن البودرة، وزي الش لبن بودرة نضيف طبعًا، وزي الشوفان، وسمسم، و وزيت وقصدي و وجوز هند، وفول سوداني، وباجيب الحاجات دي بكميات معيّنة حوالي 2.5 كده كلّهم وباروح للعطّار، ويطحن لي كلّ ده كلّه بيبقى بودرة.
إمم، يعني إيه بقى؟ إمم. إمم. حلو أوي ده. طب يعني إيه بقى؟ إمم. إمم. إمم. حلو أوي ده.
وباستخدمه بقى في الShake بتاعي، أو ال أو المخلوط اللي أنا باعمله، باحط بقى عليه بقى امم، باحط عليه لبن وباحط عليه بيض وباحط عليه حاجات كتير، فعلًا فرَق معايا زوّدني الفترة اللي فاتت دي حوالي مثلًا، 12 مثلًا.
إمم. وعلى كده فرَق معاك؟ إمم. امم.
فبصراحة فرق معايا جد
طيب ده شئ آه.
وكله
ده أثر في حياتك طبعًا يعني، ده أنت بتاخد شايك بتقول يعني حاجة <tsk> يعني كل الحاجات اللي أنت قُلته كل الحاجات اللي أنت قلتها دي مفيدة أوي على فكرة.
كله، آه. آه صعب ت صعب تلاقي ڤيتامين ناقص أو حاجة منهم يعني.
طب ده أنت امم. طيب على كده دي بقى من على النت والشغل ده واتأثرت بإعلان عن النت، والّا واحد تيك توكر بقى وبيعمل ڤيديو علمك الحاجات دي؟ والّا إيه الدنيا؟
آه. لأ، هو طبعًا ال ال ال المخلوط ده مشهور بحاجات تانية، اللي هو ال الحاجات الأساسية، اللبن على الشوفان على موزة على شويّة سوداني وخلاص ده ده المشهور. بدأت أنا بقى أدور وأشوف الحاجات دي هل لو اختلطت مع بعضها هيحصل حاجة، ممكن مادة على مادة تبوظ الدنيا الكلام من ده كلّه. لقيت ال لقيت الموضوع مفتوح ما فيهوش مشكلة، وكلّها حاجات طبيعيّة ورخيصة.
امم. امم. امم. أيوه، فعلًا. امم. طيّب آمم، بالنسبة بقى أنت بتتكلّم في الحاجات الصحية أوي وبتلعب gym وبتاع إيه ه إيه دنيتك من السكر؟ السكر والأملاح والكلام ده والوجبات السريعة كمان؟
آه. أيوه صح عندك حق. هي آه، الحاجات دي فعلًا فيها كميّة سكر كتير وكربوهيدرات كتير، لكن آه، لكن يعني بنطمع إن إحنا إن شاء الله نفضل أصحاء يعني، طالما برضو إن هي مش حاجات مع حاجات مصنعة فأنا متطمن إلى حدٍ ما، لأنّ طبعًا الضرر بتاعها يكون أقل بكتير لو أخدت وجبة برّه أو كده. آمم
جدًا. امم. امم. امم. هي بتبقى أوڤر فعلًا.
امم. لو الأملاح طبعًا أنا بابقى حريص حقيقةً على الأملاح. آآ، ولو في يوم أنا بالاحظ من نفسي اللي أنا أخدت فيه ملح زيادة، بازود أنا مَيَّة من نفسي، بازود مَيَّة الفترة دي. والحمد لله يعني ما بيحصليش أي حاجة يعني.
امم.
آآ برضه آه، ج جزء الوجبات السريعة ده، آآ ما بالجألوش الحقيقة خالص لأ.
حلو أوي، طيب أن امم. آه، مهم أوي إنك تتجنّبه خلِّ بالك.
آه يعني إمم.
طيب أنت امم، بتتع بتتعامل إزاي مع الإغراءات اللي هو بقى مثلًا تبقى قاعد مع صحابك، وفجأة تلاقي واحد بياكل وجبة بقى جاهزة كده جنبك بقى، مش عارف كريبات وحاجات من دي، بتتعامل إزاي يعني ما أنت بتضطر اللي هو أوقات بتضعف أكيد، فاهم؟ والّا بتضطر مثلًا إنك تتحكم في نفْسك تسيب القعدة تمشي، تعمل إيه؟
آه. أو ك آه. آآ طبعًا أنا طول عمري عايز أزيد في الوزن، والشهية مش قد كده، فطبعًا لو بياكل إيه كده، لو عامل خروف مشوي جنبي، عادي خالص، مش هاقول لك هات ح آه، مش هاقول لك هات حتّة حتّى ولا هابص له.
إمم. إمم، أصلًا! <laughs> <laughs> مش فارق معاك.
عادي خالص، آه ولا أي حاجة، بس ساعات بقى لمّا ألتزم على الأكل اللي هو بيزوّدني، أو ألتزم على أكل زيادة فترة حوالي أسبوعين كده متواصلين، باجي في الأسبوع التالت آآ ممكن مثلًا لو حد إداني لاب توب هاكله عادي، آآ الدنيا الدنيا بتفتح معايا عادي، فدي ممكن آه، ممكن أشعر بالإغراء الحقيقة يعني، ربنا يستر.
إمم. إمم. حلو أوي الكلام ده. إمم. طيب أ عايزك كده عارف اللي هو إيه، يعني الميزانية بتاعتك دي والنظام عامةً كُلّه، اوصفه لي كده، أنت شايفه نظام بعد ما است يعني ما مشيت عليه كل ده، أنت بتقول أنا عامل نظام ومُهتم، ومُهتم وباعمل وباسوِّي. <tsk> طيب، كل ده شايفه كويس والّا أنت شايف إن هو إيه؟
إمم. أيوه طبعًا، أنا شايفه كويس، أنا شايف بس إن أنا ناقصني ممكن كمّية بروتين أكتر طبيعي، قصدي حيواني، زي مثلًا أزوّد إن أنا فراخ أكتر من البروتين النباتي، أنا شايف إن كده هتب آه، هتبقى الدنيا متوازنة كتير خالص وحلوة خالص. لكن هو مش ضروري هو رخيص وطبيعي، وباشعُر بتحسُّن في التركيز وباشعُر بتحسُّن في كل حاجة.
إمم. حلو ده. إمم. إمم، إمم.
والحمد لله يعني، والهضم ك والهضم بتاعي كويس وكُلّه تمام الحمد لله رب العالمين، أحسن من أحسن من الوجبات ال
طب حلو أوي. إمم، طيب بُص بقى، نفترض يعني كده إيه، يعني واحد عايز يعمل آآ، أكل صحِّي كده بس معاهوش ميزانية كبيرة فاهم؟ والدنيا بايظة معاه خالص بقى يعني حتّى الميزانية البسيطة بتبقى صعبة معاه. يعني إيه نصايحك ليه؟
آه. آه. أنا نصايحي إن هو عادي ياكُل الأكل ال ال اللي عنده في ال الموجود في البيت، لكنّه يحرَص بس إن هو ينَّوع مش أكتر، يعني ما يسيبش مثلًا ياكُل مثلًا رُز كل يوم ويسيب الفواكه والخضار، آآ، الفواكه والخضار أعتقد إن هم يعني موجودين في كل بيت مصري يعني، ينَّوع في الخضار والفاكهة والكربوهيدرات والبروتين، في نفس الوق مش هيبقى ناقصه حاجة ولا ناقصه يشتري أكل من برّه ولا يشتري أي حاجة مُعلّبة ولا أي حاجة خالص.
إمم. حلو. إمم. أيوه فعلًا. إمم. إمم.
أ بجد مصلحة.
شايف إن هي دي بتبقى خلاص كده، أنت مش محتاج حاجة تانية بعديهم.
خلاص كده، ده جسمه مش هيحتاج أكتر من كده.
معاك حق والله، بجد يعني أنا مبسوط أن أنا اتكلّمت معاك النهاردة.
الله يخلّيك، والله أنا مبسوط أكتر وهتلاقيني في أي وقت.
إن شاء الله.